Esatto, è pura fortuna. E quindi, ecco, secondo me, è ingiusto basare la la performance, il percorso scolastico di 5 anni di un individuo in quel frangente, perché poi il voto Eh.
<chuckles> E Di quello si tra Quindi tu ripristineresti la l'elaborato, la tesina?
Mh-mh. Secondo io sì, sinceramente. Non
Ma, secondo me pure, perché comunque, mhmm, io non so se ancora la commissione ha i 5, punti, uhm, che a discrezione può dare allo studente, no, perché quando tu fai lo scritto, ehm, tra i punti che ottieni, e i crediti che hai, raggiungi un tot, e ricordo che la commissione aveva anche dei punti da poter dare extra, giusto?
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Sì. Ah ah. Sì, sì. Esatto, c'erano i punti extra. Mh-mh.
Okay. Quindi, se tu mi dai la possibilità di fare un elaborato, io potrei anche poter usufruire di questi crediti, no? Perché, comunque, preparandomelo al meglio è un elaborato mio, ma se tu mi dai una mappa ehm, concettuale da dovere sviluppare in brevissimo tempo, quindi è detto che che ce la faccio.
Mh-mh. Sì. Eh. Certo. <giggles> Sì. Eh, no, no, era molto difficile, anche perché conta che in quell'anno, al linguistico, ad esempio all'orale, era uscito fisica da collegare letteratura inglese a un argomento in fisica, dovevi arrampicarti sui vetri tantissimo, quindi <chuckles>
Fisica. No. M certo, ovvio, ma ma poi, cioè non hai il tempo, uhm, di poter fare veramente tutti i collegamenti opportuni, giusti, perché comunque c'è in gioco l'ansia, c'è in gioco la tensione e quindi questa cosa sicuramente andrebbe andrebbe rivista, secondo me. Sì. No.
Eh. Eh, capito, sì. Molta ansia. Mh-mh. Eh, rivisitata. Sì, anche secondo me quindi, ecco, diciamo che ce ne sono di cose da cambiare ecco, sicuramente. Mh-mh.
Assolutamente sì. Ma Mh. Mh. Mh. Mh. Assolutamente sì, però in questo momento no, la priorità è il decreto sulla caccia, non so se hai visto, boh, speriamo che cambino le cose. Va bien. Ciao, ciao.
Sì. <chuckles> Mamma mia, eh sì. Speriamo. Ciao.